À, bạn ơi, bạn biết hông, tại vì mình mới vừa chuyển lên Gòn á, thì chuyển lên Sài Gòn á, thì mình có đăng ký một khóa học DJ với lại nhạc kịch á. Thì tại vì trong tương lai á thì mình cũng muốn là theo đuổi nghệ thuật, tại vì cái này là cái niềm mơ ước của mình từ nhỏ rồi, thì mình cũng muốn là chuyển hướng sang đó, để coi là cái bản thân của mình như thế nào, năng lực như thế nào á, kiểu như vậy á. Và mình cũng muốn phát triển nghề nghiệp theo cái hướng đó luôn. Thì, à, trước khi mà lên Sài Gòn á, thì mình có nói chuyện với ba mẹ của mình á về việc là mình muốn đổi hướng á, thì, à, ba mẹ mình ấy với lại là gia đình của mình á, anh chị em hoặc là cô chú á, đều có những cái lời nói rất là kiểu như, phê bình cái quyết định chọn nghề của mình á. Kiểu như nói là à nói là: "Cái nghề này, à, chắc là xướng ca vô loài, kiểu như là nghệ thuật mà nếu như mà thật sự không có tài năng á thì nó rất là bấp bênh", kiểu này kiểu kia đó. Thì thì nó sẽ không có đảm bảo được, ờ, tài chính nè, không đảm bảo được cái thời gian mà mình đã đầu tư cho nó, là có mang lại cái lợi ích cho mình, hoặc là cái hiệu quả tốt hay là không á, thì gia đình mình, à, cũng sợ mình sẽ phí thời gian, phí tiền bạc này nọ. Nhưng mà thật sự là mình rất là đam mê, nên là mình quyết định là mình chuyển lên Sài Gòn để mình ở, để gần một cái cộng đồng, là cái cộng đồng này là những người mà có sự yêu thích về nghệ thuật giống như mình á, thì mình muốn ở gần họ như vậy để có thêm động lực để làm việc. Thì bạn có thể cho mình những cái lời khuyên được hông? Để mà có thể là vượt qua cái tâm lý là sợ gia đình phê bình cái quyết định chọn nghề của mình? Cảm ơn bạn nhá.
Ừm. À, vậy đó hả? Ừm, nghe thú vị nha. Ừm, ừm. À, vậy đó hả? Ừm, cũng khó ha. Ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm, hợp lý nè. Ừm, ừm. Mình đoán chắc là cái thời điểm hiện tại thì bạn cũng khá là bối rối, đúng hông? Và cũng như là khó xử trong cái hoàn cảnh này nè, đứng giữa cái việc mà gia đình với lại là cái nghề bạn đam mê, mong muốn nè. Nhưng mà hổng sao đâu nha, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cái phương án giải quyết thôi nè. Mà bạn có thể là cho mình hỏi một chút xíu nha. Thì tính tới cái thời điểm hiện tại đó thì bạn đang chuyển ra ở riêng rồi, đúng hông? Thì hông biết là bạn có bất kỳ cái sự phụ thuộc về mặt tài chính nè, hay là có bất kỳ một cái trách nhiệm nào đó mà bắt buộc là phải, ơ, tuân theo gia đình hông nè?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
Ừm, cảm ơn bạn. À, thật ra thì mình đã chuyển ra riêng rồi. Nói chung là cũng mới chuyển lên Sài Gòn thôi, thì mình có thuê một cái căn chung cư để mình ở. Thì, ờm, mình cũng độc lập về tài chính, tại vì mình có công việc để mình làm để có thể là tự nuôi sống bản thân nè, tự trang trải những cái những chi phí hằng ngày hoặc là tiền học phí nè. Thì, à, về phía gia đình mình á thì mình cũng không có cần phải chuyển tiền về, tại vì ba mẹ mình, ông bà mình thì cũng có một cái khoản, cũng gọi là chắc đi, để mà tự lo cho họ rồi, nên là mình không có trách nhiệm là phải chuyển tiền về cho họ. Thì chỉ có lấn cấn cái việc là có thời gian để mà chăm sóc ông bà, ba mẹ thôi. Tại vì gia đình là có 3 người anh em rồi, đúng hông? Thì tất nhiên là mình cũng phải có trách nhiệm là chăm sóc ông bà, dành thời gian cho ông bà nữa, chứ không thể nào mà sống một mình ở Sài Gòn được. Ừm.
Ừm. Ừm, vậy rất là tốt nè. À, ra là vậy. Ừm. Ừm. À. Ừm, cũng hợp lí. Ừm, ừm. Vậy, à, bạn ơi, bạn cho mình hỏi nè, cái ngành nghề chính của bạn đang làm hiện tại đó nha, thì nó có liên quan tới nghệ thuật hông? Và cũng như là cái cơ duyên nào mà bạn phát hiện ra cái nghề DJ nó phù hợp với bạn vậy nè? Bạn chia sẻ thêm giúp mình với.
À, thiệt ra cái cái ngành mình đang làm hiện tại mình đang là một thông dịch viên y tế. Thì mình làm thông dịch cho những cái c công ty hoặc là những cái bệnh viện ở Mỹ á, thì để hỗ trợ người Việt của mình á. Tại vì người Việt của mình bên đó thì nhiều người không nói được tiếng Anh, thì mình phải hỗ trợ cho họ, ừm. Thì, ờm, mình á, thì nói chung là nó cũng hông có liên quan gì tới cái ngành DJ hoặc là nhạc kịch đâu, tại vì, à, nghệ thuật với lại là c một nó khác nó khác với cái ngành mình đang làm mà. Nhưng mà mình lại có đam mê về DJ nghệ thuật và đặc biệt là ca hát, nhạc nữa, ừm.
Ồ, tốt nè! Ừm! Ừm, ừm, rất là tốt nha. Ừm. Ừm, ừm, vậy xem ra là bạn cũng rất là nghiêm túc trong cái công việc chính của bạn nè, và cũng như là có một cái đam mê khác, đúng hông? Thì bạn cũng không ngần ngại là, ờ, nói có với lại cái cơ hội mới nè. Ừm. Vậy, ờ, bạn ơi, ờ, khi mà bạn quyết định theo đổi cái ngành nghề mới này nè, cái nghề DJ này nè, thì hổng biết là bạn có những cái mục tiêu cụ thể như thế nào rồi chưa nè? Bạn, à, chia sẻ với mình với.
Đúng rồi. Đúng rồi. Có chứ. Ừm, ừm, có chứ. Thì hiện tại thì mình cũng đang tham gia một cái khóa học DJ. Khóa học này là mình học online á, trên cái Crossfader á, là có một cái trang mà dạy bằng tiếng Anh 100% luôn. Thì, à, mình mục tiêu của mình á là sau cái khóa học cơ bản thì mình có thể là đánh được và s biết cách sử dụng các thiết bị, cũng như là sử dụng, ờ, để cách để mình phối nhạc ở trên, ờ, Serato á, là một cái phần mềm của DJ á. Ừ, thì ờ, thì đúng rồi. Thì sau một khoảng thời gian tầm 6 tháng á thì mình muốn thử đi đánh ở các quán bar nhỏ trước. Nói chung là mục tiêu của một DJ á thì sẽ chơi festival mà, chơi lễ hội âm nhạc mà. <laughs> Thì mình cũng nhắm tới mục tiêu đó, thì mình sẽ cố gắng là chia theo, kiểu như là, 6 tháng, 1 năm, 6 tháng 1 năm, kiểu như vậy á, đánh giá lại cái con đường mình đi như thế nào để mà phát triển tới cái mức mà mình mong muốn.
Nghe hay á nha. Ừm. Ừm. Vậy xem ra những cái mục tiêu của bạn cũng rất là rõ ràng nè, và mình thấy là bạn đang rất là có trách nhiệm với những cái quyết định, lựa chọn của bạn. Tuy nhiên thì nó cũng đâu đó có những cái sự lo lắng và quan ngại của phía gia đình, đúng hông bạn? Ờ, vậy bạn cho mình hỏi nha, ờm, những thành viên nào, cụ thể là ai trong gia đình á, có những cái phản hồi không hay nè, hay là có những cái v việc phê bình về cái quyết định chọn nghề này của bạn đó? Và bạn cũng có thể là mô tả cho mình nhiều hơn về những cái nỗi lo lắng của họ được hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng r Có chứ, đặc biệt là gia đình của mình là có ba mẹ của mình là không có đồng ý. Tại vì ba mẹ của mình mà, ý là họ cuộc sống của họ thì ở dưới quê là từ nhỏ tới lớn rồi, thì họ cũng không có những cái kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm giống như mình, nên là họ còn mơ hồ về cái ngành DJ. Họ cứ tưởng là à, sẽ sẽ vào quán bar chơi nhạc, chơi thuốc ở trong đó, chơi đồ trong đó, này nọ gì đó ừ, kiểu nó không lành mạnh và nó là tệ nạn xã hội này nọ đó. Nói chung là ba mẹ của mình cũng khá là lo lắng về cái ngành này, cái nghề này, về cái môi trường làm việc của mình. Nhưng mà đối với bản thân mình á thì, ờm, mình làm chủ được bản thân mình. Mình có thể là tự chủ về tài chính nè, tự chủ về thời gian, tự chủ về cái lựa chọn của mình. Và mình sẽ không bao giờ lựa chọn những cái thứ mà làm hại tới bản thân mình, cơ thể mình, hoặc là tâm trí của mình, thì mình sẽ không có chơi những cái đó đâu, ừ. Nên là mình cũng đã cố gắng giải thích cho ba mẹ rồi để ba mẹ hiểu, ba mẹ yên tâm khi mình lên Sài Gòn để mình học.
Ừm. Ừm, cũng khó, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. À! Vậy xem ra bạn cũng có những cái nỗ lực để chia sẻ cho bai mẹ nhiều hơn về cái góc nhìn của bạn nè. Thì cái điều này rất là tốt đó nha! Vậy, à, hổng biết là lúc mà bạn chia sẻ như vậy đó thì ba mẹ của bạn có những cái phản hồi hay là những cái phản ứng như thế nào vậy bạn?
Đúng rồi. Ừm. Có chứ, ba mẹ mình n nói chung là phản ứng vẫn còn khá là mơ hồ về cái ngành nghề này. Nói chung là ba mẹ nhìn mặt là ba mẹ không không-không đồng ý rồi. <chuckles> Thậm chí là cái lúc mà trước khi mình đi trước một ngày ba mẹ cũng cũng nói chuyện với mình một lần nữa, cũng cố gắng là thuyết phục mình ở lại đi, suy nghĩ kỹ đi, đi hoài như vậy vừa tốn tiền vừa mất thời gian mà chưa được được gì, kiểu như vậy, ừ. Nhưng mà mình cũng, kiểu, thôi, bây giờ mình quyết định của mình mà, cuộc đời của mình mà. Mình cảm thấy là mình đang làm một cái điều rất là đúng cho bản thân mình, thì mình thấy nó hông có gì tiêu cực hết trơn á, nó hông có vi phạm đạo đức hoặc là d vi phạm pháp luật, nên là mình cũng hông có có quá lo sợ. Mình chỉ sợ là ba ba mẹ của mình là thường xuyên phê bình cái ngành nghề của mình khi mà bẹ ba mẹ mình không biết, hoặc là ngăn cản mình thôi.
Đó, đúng hông? Đúng rồi, ch Ừm, ừm. À, mình hiểu rồi nè. Vậy mình thấy là bạn cũng có những cái dự định tương lai rất là rõ ràng nè, đúng hông? Và bạn cũng tự tin với lại cái quyết định của bạn. Thì mình thấy là bạn đang làm rất là tốt rồi đó. Và mình hiểu là cái sự nỗi lo lắng của bạn cho cái việc mà ba mẹ cũng sẽ cảm thấy là không có yên tâm, đúng hông? Về việc mà bạn chọn đi cái con đường này nè thì có thể là nó sẽ vất vả hơn một chút nè. Thì mình đề xuất như thế này nha, ờ, thay vì tranh cãi đó, hoặc là có những cái cuộc cãi vã với nhau đó, thì bạn cũng có thể trình bày theo một cái hướng ví dụ như cái nghề DJ này nó cũng như là một cái doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn, đó, ve ví dụ như bạn cũng có đầu tư vô. Và bạn cũng có thể là, ờ, cung cấp cho ba mẹ thử xem là những cái thông tin, những cái số liệu cụ thể á, để cho mọi thứ nó, ừm, khách quan nè. Cho ba mẹ cảm thấy là, ờ, mỗi cái thông tin bạn đưa ra á nó có cái sự chứng nhận từ ở phía khác, thay vì chỉ là họ sợ nha là, ờ, bạn chỉ là vẽ ra những cái thông tin đó thôi. Đó, thì mình nghĩ là việc đưa những cái thông tin, những cái dữ liệu nó cụ thể hơn về thu nhập nè, hay là những cái thị trường tiềm năng, những nơi mà bạn sẽ làm việc á bạn, ví dụ như các sự kiện nè, lễ hội nè, hay là sản xuất âm nhạc cũng được, và cũng như là cái con đường nó phát chuyển chuyên nghiệp nó sẽ như thế nào đó nha, thì mình tin là khi mà có nhiều cái nguồn thông tin khác nhau á, thì ba mẹ cũng có một cái nhìn rõ hơn về cái nghề DJ nè. Thì hổng biết là có bao giờ bạn thử cái cách tiếp cận này chưa ha?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm! Cái này hợp lý à, khoa học à, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, cái này hợp lý. Ừm. Ừm. À, cái này rất là hợp lý nha, rất là khoa học. Kiểu như mình sẽ cho ba mẹ có một cái nhìn trực quan nhất có thể, có hể thể hình dung được cái bức tranh mà mình đang nhìn về cái ngành nghề của mình á. Thì có thể là đưa ra những cái dẫn chứng về số liệu cũng có luôn, thí dụ như là học bao lâu, là những kỹ năng gì sẽ có và cái mức thu nhập có thể đạt tới được là bao nhiêu. Nói chung là ba mẹ thì sẽ có những cái suy nghĩ, những cái lo lắng về vấn đề tài chính của mình nhiều hơn, tại vì, ờ, nếu mà không có tiền á thì nó sẽ rất là khổ, <laughs> nên là ba mẹ sẽ ờ, đúng rồi. Đúng rồi, nên là ba mẹ sẽ quan tâm tới cái vấn đề là mình có vững vàng về mặt tài chính nữa hay không. Cảm ơn bạn nhé.
Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Chính xác, mình đồng ý. Ừm, đúng rồi đó nha. Cái việc tài chính cũng là một cái vấn đề cần phải trao đổi tới đó bạn. Thì bạn cũng có thể thử xem nha, ờ, bạn thiết lập một cái mục tiêu tài chính rõ ràng thử xem sao cho cái nghề DJ hiện tại nè. Ví dụ như bạn sẽ dự kiến là bạn thu nhập bao nhiêu đó tiền 1 tháng trong vòng 2 năm tới chẳng hạn. Và đồng thời đó nha, bạn cũng cho ba mẹ bạn biết là, à, bạn cũng có một cái kế hoạch B dự phòng chẳng hạn. Ví dụ như bạn vẫn tiếp tục làm cái công việc hiện tại của bạn nè, và bạn có những cái tích lũy, đúng hông? Và cũng như những cái việc mà bạn học thêm những cái kỹ năng khác để đảm bảo cho cái công việc là đánh DJ của bạn á, nó đáp ứng được những cái yêu cầu của xã hội nè, và cũng như là hướng tới cái mục tiêu cuối cùng, đúng hông? Là đi làm kiếm tiền, và cũng như là có thể nuôi sống chính bản thân bạn, và cũng như nuôi sống cho gia đình á. Đó, thì hông biết là bạn thấy cách này thì sao ha?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Mình thấy cách Có chứ, mình thấy cái này rất là hợp lý luôn á. Thì mình, ờ, phải chứng minh được cho ba mẹ thấy là mình đang làm và đang bước trên một cái con đường đúng đắn để có thể là tự lo cho bản thân về mặt tài chính nè, về mặt, ờ ổn định về nghề nghiệp trong tương lai nữa. Cảm ơn bạn nhé.
Ừm, đúng rồi.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 nha. Bạn cứ từng bước, từng bước một thôi. Và bên cạnh đó đó bạn, thì có thể nha, ba mẹ của bạn đang đứng ở trên một cái lập trường là thấy cái nghề này nè không có cái giá trị ý nghĩa, hoặc là không có một cái gì đó mang lại cho cộng đồng, đúng hông? So với những cái ngành nghề truyền thống khác như là bác sĩ, kĩ sư hay là giáo viên chẳng hạn. Đó, thì mình nghĩ nha, bạn cũng có thể là giải thích cái ngành DJ này nè, nó là một cái nghề sáng tạo ở cái thời điểm này nè, và cũng như là một cái việc mà bạn có thể là vừa quản lý đám đông, đúng hông? Cũng như là tạo ra những cái trải nghiệm tích cực cho người tham dự. Đó, thì mình tin là bạn đưa những cái góc nhìn khác nè cho ba mẹ từ từ, từ từ tiếp cận nè, và cũng như bạn cho cái bạn ờ, bạn cho ba mẹ thấy là cái nghề DJ này nè, nó cũng giúp cho bạn phát triển những cái về kỷ luật nè, khả năng giao tiếp, hay là cũng là về cái khả năng kinh doanh đó bạn. Đó, thì mình tin là khi mà bạn kiên nhẫn, bạn chia sẻ, và cũng như là lắng nghe do ba mẹ nhiều hơn đó, thì tất nhiên là cả hai sẽ có những cái sự thấu hiểu nhau hơn á nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, mình thấy cái này rất là hợp lý nha, tại vì cái nào, ngành nghề nào nó cũng có cũng sẽ có cái mặt tối và mặt sáng của nó mà, đúng hông? Thì mình sẽ cho ba mẹ thấy là tất cả những cái mặt sáng mà mình muốn đang hướng tới, và tất cả những cái mặt tối mà mình có thể là dự trù nó sẽ xảy ra, và mình sẽ có cái phương án để mình tránh những cái mặt đó. Thì, ờ, sẽ cho ba mẹ biết là cái nghề của mình sẽ cũng có những cái ý nghĩa riêng của nó và cái giá trị cho cộng đồng riêng của nó, chứ không phải là đơn giản là một cái nghề nó tạo ra một cái ảnh hưởng tiêu cực gì đó cho xã hội hoặc là giới trẻ, kiểu như vậy, ừ. Thì, ờ, mình sẽ cho ba mẹ thấy một cái bức tranh khác; nó không phải là màu đen nữa, mà nó sẽ <chuckles> nó có nhiều màu sắc tươi sáng hơn trong đó, ừm.
Ừm, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi, mình tin là bạn có thể xử lý được cái việc này nè. Và cuối cùng á nha, nếu như mà điều kiện cho phép á bạn, thì bạn cũng có thể là mời ba mẹ bạn đến vào cái một cái buổi bạn làm việc sau này nè, nếu mà có thể nha. Hoặc là á bạn cũng có thể chia sẻ cho ba mẹ cái quá trình bạn luyện tập nè, hay là học hỏi những cái kỹ năng phối nhạc, hoặc là việc bạn đàm phán hợp đồng với lại các đối tác chẳng hạn. Đó, thì mình tin là cái việc này á ba mẹ cũng sẽ thấy được là cái sự nghiêm túc của bạn, và cũng như là cái nỗ lực của bạn trong cái quá trình mà đầu tư vào trong cái nghề DJ nè bạn. Đó, cho nên á nha bạn cứ từ từ, từ từ nè, kiên nhẫn thêm một chút nha, và cho ba mẹ đồng hành cùng với bạn trong cái quá trình này nha. Thì mình tin là mọi người sẽ hiểu nhau hơn đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều nha đã dành thời gian để cho mình để có thể cho mình những cái lời tư vấn, những cái lời chia sẻ, những lời khuyên rất là hay ha để tr tránh khỏi cái cảm giác là bị gia đình phê bình về cái hướng nghề nghiệp của mình, và mình sẽ vững tin hơn rất là nhiều trên con đường của mình. Cảm ơn bạn, chào bạn nha. Chúc bạn một ngày thật là tốt lành. Chào bạn.
Ừm. Mình rất vui khi được chia sẻ với bạn nè.